Alam mo, kapag ano, may time na, gusto naming mag-asawa na manood, mag-movie marathon, minsan ano, ah, nahihirapan kaming pumili ng mga movie na puwedeng panoorin kasi ang dami-daming pagpipilian, Iyon pa ah, maaari mo ba kaming ano, ah, or I mean maaari mo ba akong bigyan ng <breath> advice or payo kung papaano makapili ng ano, ah, mga palabas na puwedeng or magandang panoorin?
Okey, ano ba ang gusto mong maramdaman habang nanonood?
Siyempre kapagka habang nanonood, gusto ko yung nare-relax ako, and then minsan 'yung 'yung bang ano, 'yung matanggal 'yung pagod ganun, matanggal yung stress ma um, yung habang nanonood ka eh, nare-relax ka na pinapanood mo yung movie na iyun.
Okey, gaano ba katagal ang oras mo sa, ah, parang anong parang gaano katagal yung oras na para makapanood ka?
Ah, depende kasi 'yan. May time na ano mahaba 'yong oras like for example kung day off naman namin, kahit ilang oras pa 'yan <snorts> kasi pantanggal nga ng stress. Kapagka naman ano lang, ah, 'yong pagka gusto ko, minsan 'yong madalian like for example 30 minutes or 1 hour gano'n. Kasi mostly naman sa mga movie parang nasa isang oras to ano lang, isang oras na mahigit pero minsan kapagka ano hindi ko siya natatapos kasi.
Okey, ah, sino yung gusto mong kasama habang nanonood?
Ah, paminsan-minsan 'yong mga, anak namin pero madalas ano, ah, kaming mag-asawa 'yong dalawang magkasama na nanonood. Kasi kapagka yung sa mga bata naman parang iba 'yong ano trip nilang panoorin kasi, eh, 'pag mga pambata parang hindi tumutugma do'n sa mga ano, ah, gustong panoorin ng mga ano medyo matured na. <chuckles>
Okey, ah, may paborito ka bang genre o artista?
Ah, medyo ano, nakakahiligan namin ngayon mag-asawa 'yong panonood dun yung sa mga ano, mga K-dramas na ano kaso nga lang kasi, ah, minsan naman sobrang haba naman talagang makakaubos naman siya ng oras sa amin. Pero, 'yon 'yong isa sa mga nakakahiligan namin ngayon.
Hmm, okey. Alam mo kasi, ah, di ba sabi mo nahihirapan kayong nahihirapan kang pumili, di ba? Ah, maraming nakakarelate diyan, 'no, lalo na yung tipong mas mahaba pa ang oras na ginugugol mo sa pag-scroll sa, sa Netflix ba kayo nanonood?
Mm. <clicks tongue> Oo, sa Netflix. Ganun nga yung nangyayari, minsan kapag ano, sa sobrang dami ng pig pipilian, naii-scan ko na siya lahat, hanggang sa ano, wala din kaming napipili. Kahit na ano na lang. Kasi ang hirap mamili talaga kapagka ang daming nagpa-pop up. <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Okey. Okey, alam mo, ano 'yan eh, parang nagkakaroon kayo ng, ah, choice paralysis, kasi, eh, halos wala ka nang mapili sa dami ng option, 'no? Pero alam mo, may mga ways naman para mas mabilis kang makapili talaga at hindi masayang ang oras mo sa kakahanap. Unang-una diyan, 'yong tukuyin yung mood mo, di ba? Huwag mong tanungin yung sarili mo ng, "Anong magandang panoorin?" sa halip, tanungin mo kung anog anong gusto mong maramdaman. Di ba? <breath>
Hmm, okey.
Mm. Kung ano, kunwari, kunwari pagod ka 'no, pagod ka galing sa trabaho, pumili ka ng comfort sho shows o sitcoms, di ba?
O, kasi minsan ano, eh Okey. Like for example, ano kaya 'yong mga ano, ah, yung mga nakakatawa? Ganun ba na movies?
Ah, pwede din. Oo.
Oh, kasi ang hirap minsan ano, eh, maghanap ng mga ano talaga kasi kadalasan naman gusto naming manood talaga la gaya no'ng sabi mo kapagka, ah, pagod kami kasi nga gusto naming ma-relax kaya nanonood kami ng movie.
Tapos Okey. Minsan ba gusto niyo gusto mo ng challenge sa utak mo? Kung gusto mong ganyan ay maghanap ka ng mga thriller, o mystery o kaya docu-series. Ayun. At kung gustong gusto mo naman ng gusto mo na mag-relax, ah, manood ka ng mga reality shows o travel at flo food vlogs, ganun.
Ah, okey. Minsan nga 'yan 'yan ang nangyayari, ah, kapagka ano, kunyari dalawa kami, pu nagplano kami na ano, mag-movie marathon sa ganitong araw. Dahil sa hindi kami makapili, kung ano-ano na lang 'yong napipili namin. 'Yon napupunta sa mga 'yan, mga vlogs ng mga food, and then naman minsan 'yong mister ko, mahilig siya 'yong like 'yong sabi mo kanina, 'yong mga thrill. So ako naman, nakikinood na lang ako. <laughs>
Mhm. <breath> Okey. So, pwede mo pa rin tong gamitin yung ano 'no, parang 10 minute rule. Minsan hindi mo malalaman kung magugustuhan mo ang isang show hangga't hindi mo sini nasisimulan, di ba? Pumili ka ng isang mukhang okey lang na pelikula or, ah, series. Panoorin mo yung unang 10 minutes. Kung sa loob ng 10 minutes na yun ay hindi mo makuha ang interes mo, patayin mo na agad at lumipat ka sa iba. Wag kang manghinayang sa oras. Maaari ka pang maghanap ng ibang papanoorin.
Oo. Hmm, okey. So, mayro'n palang ganong rules ano? Kasi minsan kapagka nakikita ko na, ah, like for example parang sa umpisa kasi 'di ba mayro'n 'yong mga ano palabas na napaka-boring, parang hindi ako mag-eenjoy ganon lipat agad. Tapos, gano'n na naman lipat ako nang lipat hanggang sa wala na akong napipili ang ending ano na lang nagpapaano na lang ako ng music, nagpapatugtog na lang ako ng music 'yon na lang 'yong nangyayari kadalasan.
Okey. So, parang ano 'no, parang bigla ka na lang mawawalan ng gana pala sa panonood kasi wala ka ng mapili, ayun.
Oo. Mm.
Um, natry
Ano ba yung ano, ah, magandang palabas para sa mga 'yong gusto ko kasi 'yong kumbaga, sa aming mag-asawa 'yong ma-eenjoy namin and then 'yong makakapulot kami ng aral. Ano bang maisasuggest mo na puwedeng naming kumbaga puwedeng panoorin na ganoon?
Um, siguro, um, 'wag kayong umasa sa mga top 10 'no, ng mga streaming app. Dahil minsan ay marketing lang 'yun, eh. So, puwede mong tingnan 'yung mga trusted ratings. Check mo, ah, 'yung sa IMDb, ah, kung ang ratings ay mga 7.5 pataas, safe bet na maganda ito, pero sa mga rotten tomatoes is tignan 'yung mga audience scores, sa anim anime list naman, kung anime 'yung hanap mo, maganda kasi kapag tumitingin ka sa mga trusted ratings, talagang ibig sabihin no'n, worth it siyang panoorin. Ayun.
Ah, okey. Kasi kami hindi na namin tinitignan 'yon, like, 'yung sabi mo nga, 'yung top 10, dun kami nagbabase minsan, eh, kapagka tinitignan naman namin, parang hindi naman ano, hindi naman kakapulutan ng aral. Minsan nga, ah, kadalasan 'yung may kumbaga mga action. Eh, 'yon 'yung ayaw kong panoorin, 'yung merong mga patay-patayan, gano'n. Minsan naman, okey siya pero meron siyang ano ba 'yung tawag dun, parang may horror, eh, ang pang parang ang pangit ano, ang pangit panoorin. So, siguro nga, maganda rin 'yung suggestion mo na ano, tignan namin 'yung ratings. Hindi kasi namin ano, eh, hindi kasi namin tinitignan 'yon kapag ka nanonood kami.
<chuckles> Okey. Hmm, okey. Hmm, okey. Okey, kung talagang hirap ka pa rin 'no, ah, magtakda ka ng time limit sa pagpipili. Mag-set ka ng timer, siguro mga 5 to 10 minutes. Kapag tumunog na 'yong timer at wala ka pa ring napipili sa huling palabas na tiningnan mo, dapat mong panoorin, ayun. Pini-press nito 'yong utak na mag-decide, eh. So kung wala pa rin, kung talagang hirap ka na talaga, ah, hayaan mo yung swerte ang mag-decide, gamit yang sites na gaya ng what ah, what is on Netflix, ganun o mga random movies, 'di ba? Pumili ka ng isang genre, tapos ipikit mo yung mata mo at mag-roll. Kung saan huminto yung daliri mo, yun na yun, di ba?
Mm. Mm. Oo. So parang ano, kahit saan na diyan. <laughs> Oo. <clears throat> Ah, minsan nga gano'n na lang, kung ano na lang 'yong napipili, 'yon na lang. Pero minsan naman nakakaano kami, nakaka kumbaga nakaka chamba naman kami do'n sa ano, ma magandang mga vo movies na ano, palabas. Kaya nga lang minsan talagang mas marami kasi 'yong mga action na movies, eh, 'yon 'yong mga iniiwasan namin. Kasi parang, parang kapagka nanonood ka imbis na ma-relax ka, hindi, eh, parang nai-stress ka pa na nanonood do'n sa movie na yun. <chuckles> Mm.
Tama. Mm. Um, na-try mo na ba na parang, um, mag-try ka muna ng isa, tapos, yung mo sa movie muna. Ah, 'di ba meron naman mga Anong tawag dito, parang nire-recommend, hindi ka ba tumitingin dun <swallows> sa mga nare-recommend, na movies?
Ah, hindi, eh. Kasi kung ano na lang 'yong ano kung ano 'yong mga nakikita ko na lang, nag-ii-scan-scan. Like for example, pinindot ko 'yong isa tapos parang hindi ko nagustuhan, lipat na naman, gano'n. Minsan nga kapag 'di na ako ma makapili, eh, 'yong asawa ko na lang ang ano, pinagpapapili ko, eh.
Okey. Meron ka bang ano, ah, parang huling tatlong palabas na talagang nagustuhan mo?
Ah, meron naman.
Okey, mas okey 'yon. Mm, at least meron kang nagustuhan na palabas 'no, kahit na sobrang natagalan ka sa paghahanap.
Oo, minsan pero minsan talaga, ah, wala, walang okey. Paminsan-minsan lang talaga 'yong meron, kaya iyon sana 'yong gusto kong ano, na papaano ba ano, papaano ba makapili ng mga 'yon bang worth it na palabas na panoorin?
Ayun. Ah, 'yon kasi mga nabanggit ko, puwedeng 'yon talaga yung mga dapat mong, ah, i-consider siguro muna. Ah, 'yong tukuyin mo muna bago ka may bago ka manood, um, ano ba 'yong gusto mo? 'Yong kikiligin ka ba, matatakot ka ba or gusto mo sa comedy? Ayun, ah, isipin mo muna kung ano talaga 'yong parang cravings mo sa panonood. Di ba? Ah, para hindi ka ma para hindi ka ma
Mhm, <clicks tongue> okey.
mahirapan sa paghahanap. Ayun.
Mm, sabagay kailangan kong ano, kailangan ko ring i-set yung mind ko ganun ba na ano kung ano yung, talagang gusto kong panoorin. Kasi minsan, kapagka naalala naming manood, wala pa kasing wala kumbaga wala kaming napag-uusapan, eh. So, walang naka-set do'n sa mind namin na kung ano ba talaga 'yong papanoorin namin. So, siguro nga 'yon 'yong isa sa mga iko-consider ko na pag-usapan namin, kung ano talaga 'yong gusto naming panoorin para do'n na lang kami mag-focus, do'n sa mga movie na 'yon.
Tama. Tsaka ano, um, kung wala talaga kayong <snorts> ano 'no maisip talaga na panoorin. Kung hindi sa Netflix, bakit hindi n'yo i-try manood sa YouTube, kasi may mga movies do'n, eh. Alam mo mas okey pa yung mga makalumang movies kaysa sa mga bagong movies. Na-try mo na ba 'yon?
Oo, minsan nga. Kasi napapansin ko kasi yung mister ko mas gusto niya yung ano, mga old movies. Kasi do'n talaga, kumbaga sa mga comedy talagang natural 'yan yung pagpapatawa nila, eh, tapos hindi yung mga offensive. Kasi ngayon, yung mga comedy minsan parang may mga offensive na words na nasasabi do'n makapagpatawa lang sila, eh. So, siguro nga ano, puwede rin sa i-try namin minsan do'n sa YouTube, magandang suggestion 'yon.
Tama. Ayun, maraming-maraming salamat, ah, sa pagbabahagi ng 'yong problema at ng iyong kuwento. Sana kahit papaano ay nakatulong yung mga binigay kong tips at mga payo para makapili ka ng magandang palabas na mapapanood mo.
Oo. Salamat din sa mga ano, ah, naibigay mo sa akin na advice. Talagang ino-note ko 'yan at susubukan kong gawin lalo na yung panonood do'n sa YouTube at pag-set ng mind before manood. Salamat sa pagbibigay mo ng advice.